Mmm, seharusnya, kan, emang apa ya, harus, eee, kalau mau ngebandingin ya harus, eee, dilihat dulu, benar kan, Kak ya?
M betul betul, mmm. Apalagi, kan, acara sekarang itu sebenarnya sudah dibuat, eee, sesuai dengan tahunnya ya. Masalah yang ada sekarang gitu. Misalnya, eee, jaman dulu mungkin masih pake, eee, masih ngomongin tentang masalah jaman dulu, nih. Di mana sekarang, kan, mungkin udah ada dulu ada sekarang udah ada COVID, udah ada, eee, apa pergantian musim yang makin nggak jelas, itu kan, sesuatu yang relevan di jaman sekarang. Tapi kalau misalnya ada orang yang cuman mau nonton acara lama, mereka kan, gak akan tau tuh, apa aja yang terjadi di masa-masa kini gitu.
Mmm. Mmm. Oke. Mmm. Mmm. <chuckles> Benar benar. Oke berarti mang, eee, apa ya kita gak gak boleh terpaku, eee, ke hal-hal yang nostalgia, hal-hal yang lama gitu ya, Kak, ya. Kita harus, eee, mikirin juga atau melihat juga yang di jaman sekarang gitu. Mmm, kalau kalau Kakaknya lebih suka mana, kalau untuk sekarang ya?
Mmm. Mmm, betul. Mmm, eee, kalau aku, sih, eee, lebih ke diseimbangin ya. Menurut aku nggak papa sesekali misalnya ada nostalgia ke acara-acara lama, itu cuma sekedar kayak, mmm, pelarian kali ya. <chuckles> Pelarian ke biasa lagi capek, "Ih, pengin ingat acara ini." Itu gak papa. Tapi untuk mengikuti, eee, film atau acara TV sekarang, tuh, penting banget buat kita terus, eee, keep up sama apa yang terjadi di dunia sekarang.
Mhm. Oke. Mengingat ya mungkin? Pelarian, oke. Mmm. Oke, menarik sekali ya, Kak, ya. Ini aku sebenarnya mau tanya lebih banyak lagi, cuma, eee, aku ada kerjaan ini, Kak, sori ya heeh.
Oh, iya gak papa banget. Ngep makasih banyak juga ya udah dibolehin cerita-cerita, nih, setang acara TV. Sampai jumpa lagi.
Oke. Mmm. Sampai jumpa lagi, Kak, terima kasih.
Sama-sama.